ああ、なるほど、そうでしょうね。うーん、なんか、で、逆にその子は ADHD とかっていうのを患ってて、もう仕方なく、おかおさんがそういう風にやってるっていうのも、ま、考えられなくはないなと思ってて。
うーん。 ああ。 でも、あの、そういうのを別にね、あの、引き受けるためのレッスンじゃないですから、そう、そういうのはこう、適切なメンタルのところに行っていただかないと困るんで、そういうの、そんで、くその子のためにもたぶんこう、なんですか、適切な治療を受けた方もがみたいなことは言えないかもしれないですけれども、こうコメントで、少しあの、今後の成長が危ぶらばれますぐらいのことは書いてもいいような気がしますね。
はい。 そうなんですよ。うん。 はい、そうですね。 そうですよね。うん。 そうですよね。それはすごく感じますね。なるほど。いやでも、これ、でもすごく今いいアドバイスだなと思ってて、なんか無視したんですよ。はい、そこは。
おお、い。 そうですか。あ、わかります。もうなんか関わるの嫌だから、もう労力かけたくないですよね。
はい。 そうなんですよ。書いた書いてまた来たら嫌だなと思って。うん。
うーん。 そうそう、でも多分にかいめの確率を来る確率を減らすためにはですね、あの、今度は嫌なこと書かれる先生には、多分行きたくないなっていう風に思うかもしれないし、そしてそういう、その子が減ってくれた分だけ、新しい生徒さんが来てくれたら万々歳じゃないですか。
はい。 うん、そうですよね。 ああ、確かにそれはありますね。そうそう。なんか時間って有限なので、その時間をね、学びたい方にこう伝えあの、そうなんですよね、こう与えたいなと思いますし。うーん。
うーん。 そうそう。 そうですよね。うーん。 たぶん甘い態度をとってると、また来る可能性はの方が高いような、2回とか3回とか、おんなじ方来てませんか？そういう方って。

ああ。あんまりこう、下げられると何ですかね、こう、働けなくなっちゃったりするんですか？
うん。 あ、それはないんですけど、ただ生徒があんまり来なくなっちゃうんですよ。結局あの、評価がいいせ先生の方に行っちゃいますんで。
うん。 ああ、なるほど。 うんうんうんうん。そうですね、口コミがいい方に行っちゃいますよね。
そうなんですよ。ま、そ、これは仕方ないなと思うんですけど、うん。
うんうんうん。 いや、でもストレスを取るか、口コミを取るかって、なんか究極の二者択一った、辛いですね。
そうね。 そうなんですよね。ま、それでこう、ほとんどの90%以上の方はすごくいい方なので、そこにフォーカスしたらいいんですけど、なんか自分が気分いい時に、そういう生徒が来て気分を下げられるっていうのは、すごく理不尽だなっていうのも思っちゃうんですね。うん。
うーん、うん。 うーん、うんうん。 ああ。 そうですね、今日は英語のレッスンも頑張るぞって思ってる時に、一発目からそういうね、いや、こうなんかモチベーション下がるような生徒が来たら、そりゃそうですよね。うーん。
はい。 そうなんですよ。うん。ちょっと考えものかなって思うんでで、ま、一応それは副業でずっとやってる仕事でして、ま、本業もあるのであれなんですけど、でも私自身、新しい人と話したりするのはすごく楽しいんですよ。
あ、そうなんですね。はい。 ああ、そうですね。
はい。
そういうのをすごいなと思います。新しい方と話すのってなかなかね、全員ができることじゃないので。
な、そうなんですね。なんかうんうん。
うーん、やっぱりこう、人見知りの方は無理だと思いますよ。
ああ、なるほど。なん、私もそういう感じのかな？と思ってたんですけど、この仕事を始めてから、あ、なんてこの、私は人が好きなんだっていうのにも気づいた でも、そんなやんちゃな、なんか勉強しなくて、ただ騒いでる子ってやっぱ嫌いだなっておみます。
うん、う うん。 おお、いいですね。 <laughs> そうですね。あの、せ先生の方からコメントを書くことはできるんですよね、生徒さんにこういうことしてくださいみたいな？
うん。